Non, non, non, c'est une recette plutôt classique, hein. Ça va, c'est pas très, très compliqué entre nous, heu, bon c'est c'est plutôt facile à faire, heu, c'est juste, heu, une pâte avec, heu, après de la de la moutarde, mais de la moutarde en grains. Tu sais, avec les petites boules? Ça, c'est meilleur, heu heu
D'acc Heu, c'est c'est pas la moutarde, heu, tu veux dire la moutarde de Dijon mais la la moutarde forte, c'est ça? OK.
À l'ancienne. Ouais, exact, celle qui pique un peu le nez <chuckles>
C'est ma préférée. <chuckles>
heu, mais après, tu vois, elle est quand même adoucie avec, heu, des tomates, des bonnes tomates, heu, généralement des, hem, tu sais les tomates qui ont des petits boudins, des mmh, cœurs de bœuf
Mmh. Ah oui, les cœurs de bœuf. Ouais, ouais.
des grosses tomates qui ont beaucoup de goût et puis heu, voilà, tu les coupes en rondelles, tu les mets là dessus, tu mets des petites herbes, heu, genre, heu, de l'origan ou des petites herbes de Provence et heu heu, puis moi, mets de la feta par dessus. Je trouve ça trop bien, de la feta soit fraîche ou sinon je la laisse, heu, je la fais passer au four, tu vois? Mais pas très très longtemps, bien sûr, parce que je veux pas que ça crame ou que ça devienne trop caoutchouteux. Hem, mais ouais, ça, ça passe bien avec une bonne salade.
Mmh mh. D'accord. Plus plus feta que mozzarella du coup? <chuckles> Team feta? <laughs>
Oh là là, elle est trop dure ta question, heu, plus feta que mozzarella? Aïe aïe aïe, heu, ah là là, heu, ah! Ouais, plus feta que mozzarella, ouais. Ouais.
<laughs> <laughs> Parce que parce que tu me parles de feta là, c'était très lié justement avec, heu, tu me parlais de tarte, heu, donc heu, c'était très lié avec les tomates, heu, voilà. Est-ce que est-ce que du coup tu varies un petit peu, des fois tu fais, tu fais est-ce que tu fais surtout feta ou est-ce que tu fais aussi mozzarella? Est-ce que tu les utilises dans d'autres plats, peut-être?
Mmh. Ah non, j'avoue que c'est feta. Moi, je suis team feta, je pense. Dans plein de trucs, hein, dans je pense que j'ai mangé trop de mozzarella. Tu sais, faire des tomates mozzarella le classique, heu, quand, heu, tu as pas trop de pu chais parce que tu peux toujours trouver une petite mozzarella pas, trop cher, tu vois? Au supermarché avec une petite tomate qui au fond de caisse qui qui te regarde là, à l'air de dire: «Achète-moi». <laughs> Hem
OK, d'accord, OK. <laughs> Ah! Mais oui, oui oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est c'est c'est exactement ça, c'est exactement ça et est-ce que tu as d'autres odeurs que des, hem, est-ce que tu tu as tu as d'autres odeurs encore en cuisine, heu, qui te rappellent effectivement des des des souvenirs?
Ouais. Mmh.